あ、栄養はだやっぱりあの、でもプロテインとかは飲んでらっしゃいますよね？
そうですね。 そうですね、タンパク質の量だけは、ま、人一倍頑張ってるつもりなんですけど、他の栄養バランスが皆さんどうなさってるのかなと思って。
うん、なんか、くあの、そういうことも調べたほうがいいような気がします。なんか、まあ、炭水化物は摂りすぎはあんまり、こう、筋肉にはね、効果なさそうですよね。でも
うん。 あ、ま、そうですね。 はい。でもなんか摂らなさすぎも良くないみたいなね。
うん、まあ、でもだからそのちょっと細かく分析してみる、あの、自分の食生活を見直してみて、ちょっと、たあと、炭水化物摂りすぎかなと思ったら、ちょっと調整してみるとか。
うん。 うん。 まあ、そこはうまい、ぐさじ加減でってことですよね。
そうですね、あと、なんか聞くのが、脂肪とかも、その、うん、脂質もちょこっとはひつあの、摂りすぎはダメだけど、なんかその、タンパク質を活性させる機能があるみたいに、聞いたことがあるのにはい。
うん。 脂質、ああ。 はい。 あ、そうなんですね。いや、僕脂質はもう徹底的にカットしてるので
うんうん、まあ、脂質ともそうですよね、脂質と言っても、なんか良い脂質と、なんか、あ、なんだっけ。アボカドとか
もう、下手したらそう。 ああ、ありますね。こう あ、そうそう、植物由来のやつとかは、いいとか聞きますよね。あとなんだろ、皆さん休みの日に何やられてるのかなって思って。
そういうのはうんうんうん、うん。 うん。

うーん、どうなんですかね、その疲労、疲労多分、疲労は感じな感じていないんですよね、きっと。
ん、なんでしょ、なんか疲労はま、疲れた、と思うんですけど、何て言うんですか、その。なん、こうちょっと体力が残ってる状態で、何もしないと逆になんかそわそわしちゃうんですよね。
うん。 うん。うーん、うん。 なるほどね、うんうん、そう。
何かやんないととみたいな、そう、体が衰えちゃうかもとか思っちゃって。
思ってそれでまたぎゃうーん、なるほど。
なんかちょっときゅうすい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
うん。
なんですよね。
え、そしたらこうなんかストレッチとかも、なんかこう、あんまり
うん。 はい。
ちゃんと、ややれてない感じはどうですか？しますか？じ
なんでま、なんかもともと人より体は硬いねと分析されていて、多分怪我しやすい体になっちゃ怪我しやすい体なんだと思うんですよ、他のそのスポーツマンよりは。
ああ。 ああ、なるほどね。
ああ、ま、それもあるのかなと思いつつね、でもやっぱりね、僕より体硬くて怪我しない人はたくさんいるので、ま、そういう方々いますいますいます。お長座対前屈とか、股割りとか僕よりできないのに、なんかお前全然怪我してねえなみたいなやつはいますね。<chuckles>
うん。 いるんですか？ うん。 うん。 ああ、まあでも怪我しないってことは、たぶんその運動量自体が、もしかしたら、す少ないのかもしれませんね。
うん。 ああ、ま、そっか。ま、その可能性もある。でも、ま、同じテニス部なのでそんなに変わんないと思うんですけどね、体力とかも含めて。
うん。

そうですね、まあ、僕はジムには行ってないんで、家に結構いかついダンベルがあるので、ま、それ使って毎日筋トレをこうダンベルを持ち上げて、筋トレをして、プロテイン飲んでみたいな感じですね、はい。
ええ。 ああ。ええええええ。ああ、いいですよね。あの。
はい、な、ちょっと体のなんですか、その体力というか、筋力というか、パワーみたいなのには自信があるつもりなんですけど、なんか毎回こう怪我がするとああ、みたいな、まだまだだなとか思っちゃうんですよね。
うん、うん。 ええ。 うん。 怪我はやっぱり足足関係の怪我が多いって感じですか？
ああ、もう足が多いですね。肉離れ、足攣り、あと捻挫、打撲、打撲というか、まあ、炎症とか、大体足ですね。まあ、一番足酷使するスポーツなんで仕方ないんですけどね。
うん。 うーん。 ああ、あ。ねえ、足、足のなんかこう、筋肉なのか、関節なのか分からないんですけど。
はい。 うん。はい。
なんか足に集中できる、何、ねえ、あの、やり方があればいいですよね。
はい。 うん。そうなんですよね。一応ね、スクワットとか結構欠かさずやっていて、足のその柔軟性と筋力アップは狙っている、狙ってい狙えているのか、狙っているつもりなんですけど。<sniffs>
うん。 うん。 うんうんうん。でもやっぱ足ね、テニテニスとかだと足は大事ですから、あ、あとはなんか、あの、薬局とかで、ん、見るのは、もうあらかじめちょっとこう、サポーターとか、なんかそういううんうん、うん、そう、なんかこう、予防的な感じの。
さあ、どうしたものか。はい。 うん。 <sniffs> ああ、はい。 はい。 ああ。 ありますね、ヴァンテリンみたいな。 うん。<sniffs> なるほど。